Sì, esatto, sì, sì, sì, se posso anche con ehm, non so, con una barchetta o con un pedalò, qualsiasi cosa anche, purché insomma stia un pochino cioè mi piace s l'elemento in solitudine tantissimo.
Okay. Oh, okay. Col pedalò, sì. Okay. È una è una bella cosa questa perché, se ci pensi il mare, per quanto è infinitamente grande, ehm, ti dà un po' quel senso di di di solitudine, e soprattutto quando poi ti allontani e vedi tutti gli altri in lontananza.
Sì. Sì, ma poi c'è anche questo mistero di tutto questo mondo che tu non vedi, no, perché q tutto quello che abbiamo intorno lo vediamo, lo tocchiamo, invece il mare c'ha questi abissi. A me, a per esempio, gli abissi mi mettono una curiosità, mi affascinano tantissimo questi pesci stranissimi e vivono completamente al buio, ciechi, ehm, mostruosi, dav dav ce punti di vista.
Esatto. Beh, c'è <exhales> c'è da calcolare che comunque la NASA, prima di nascere come agenzia spaziale, era un'agenzia che studiava il mare, e ne ne han sono riuscite sono riuscite ad esplorare solo il 30%, quindi al mare si collega un velo di di mistero. Eh, pensi che, ehm, questo questo tuo amore verso il mare possa essere stato magari influenzato anche da, uhm, narrazioni quindi, come per esempio, la città di Atlantide, oppure film, serie TV?
Ecco, vedi? È incredibile. Certo. Ehm, Joule Verne per esempio, sì, assolutamente. Io da piccola lessi appunto Ventimila leghe sotto i mari, ehm, quindi per me il Nautilus è sempre stato e poi, ehm, ci sono anche i racconti di Lovecraft, Cthulhu, tutta la mitologia di questi esseri, mhmm, strani, uhm, o anche la mitologia greca, no, Nettuno; cioè ci sono delle mhmm, uhm, delle delle cose che forse mi hanno influenzata, però poi come elemento anche da piccola ho sempre amato proprio stare dentro l'acqua, sin da piccolissima.
Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay.
Quindi forse è proprio di carattere, oltre al fatto, insomma di un qualcosa di indotto, di
Okay. <clears throat>